Yo manejo mi negocio, o sea, ya lo tengo más establecido. Ya tengo 5 años con él. Entonces, ya lo tengo muy establecido en redes sociales, este, de Instagram, de Facebook y todo esto. Entonces, esas son la esas son las plataformas, en las que, pues, puedo pagar publicidad, puedo poner anuncios, o a veces como esto del del marketplace, o los grupos de Facebook que vas compartiendo publicaciones. Así es como como he llegado a ampliar mi mi negocio. Y, por ejemplo, todavía sigo manteniendo la esencia de mi abuelita, porque todavía los postres, o sea, los pasteles caseros, o sea, son de que receta de la abuela, o sea, receta original de la abuela y y y los buscan mucho. Entonces, creo que también ese aspecto es importante a la hora de hacer la publicidad, de que: "Oye, no son pasteles de cajita", o ajá, no son pasteles, eh, que compraron y luego yo nada más les quité el betún y los volví a decorar. O sea, son pasteles que hago desde 0 y con una receta, o sea, de que ya que yo sé que no falla exacto.
Ajá. Sí. Sí. Mm. Sí. Vaya. Ajá. Comerciales. Sí. <chuckles> Milenaria, <chuckles> claro. Y hablando, justo de estas recetas de tu abuela, ¿tú tienes, eh, como algún recetario escrito, eh, no sé, digital, físico? Eh, ¿la has grabado algún día o todas las recetas te las sabes de memoria, porque, pues, bueno, la veías cómo preparaba todo?
Ujú. No, hombre, yo creo que si tuviera, no me cabrían. O sea, no tendría suficiente memoria en mi cerebro para guardármelas todas. <chuckles> Este, yo ahorita sí manejo, eh, antes sí tenía un recetario como, eh bueno, y es que justo también, una de mis reliquias, y por eso ta aprecio tanto a mi abuelita, pues, es abuelita, ¿no? O sea, es de la vieja escuela, y ella tiene su re su r sus recetarios, o sea, así escritos a mano. Entonc exacto, entonces, de allí, o sea, más que nada, ahí tenía, pues, las recetas de los pasteles, ¿no? O sea, de una mm, buena variedad de pasteles. Entonces, o sea, ese recetario a mí me lo me dijo de que: "Este va a ser tuyo, o este es tuyo", ¿no? Entonces, yo lo que hice, fue algunas recetas de las que más más trabajo yo en mi negocio, las las digitalicé, o sea, las puse en com a computadora, pero, o sea, yo tengo ahí su recetario, o sea, original, escrito con su con su puño y letra, o sea, lo tengo ahí guardado. O sea, es mi es mi tesoro más preciado, o sea, ella no me puede dar otra cosa que yo valore más más que eso y y su presencia conmigo, entonces sí, muy bonito eso. <chuckles>
<laughs> Sí. En papel y lápiz, ajá. Ajá. Ah, okey. Ajá. Sí. Original. Por supuesto.